えっと、まず率直にお聞きしたいんですけども、えっと一番影響を受けたアーティストっていらっしゃいますか？
はい。はい。 うん。 あ、えっと、そうですね、いますね。あの、ま、あくまで音楽を聴く楽しむっていう範囲の中なんですけども。あの、中学生の時に
うん。 はい。
なんかビートルズを初めて聴いて、それで、なんじゃこの人たちはって思いつつも、結局結構はまっていって
はい。
それ以来、うん、今でも時たま聴くぐらいですから、うん、ですね。うんうん。はい。
はい。 ああ、そうなんですね。じゃあビートルズが、一番最初に影響を受けたアーティストっていうことですね。
そうですね。なんですよね。で、多分、彼らに影響あを受けたアーティストが世界中にいっぱいいるから
うん。
なのかな、と思うこともありま…
ああ、きょう。うんうん。
なんらか影響を受けてるんですよ、ちょっとずつここの部分とか、あそこの部分とか、あれは、あの人はこうだとかっていうと、なんか、こうね、共通項を感じて
ああ。 はい。
うん。で、なんか、何て言うのかな、あの、意味合い的に言うとポップスのクラシックみたいな部分じゃないかなって思うと、ん、結局1番影響を受けたのかなって。
うんうん。 うんうんうんうん。
そんな感じかな。うん。
そうなんですね。ちなみにビートルズは、あの、初めて聴き始めたのは、いくつぐらいの時とか覚えてますか？
はい。 そうですね。えっと、14とか、かな、中学2年生かな、なんか、あの、中2ぐらいから、なんか、色んなもん聴き出して
うーん。 はい。
で、当時は、何て言うのかな、まだ、あの、J-POP っていう分野がなかったので、歌謡曲と演歌と、何て言うのかな、あと自作自演の人がちょっとず出てきた頃なので、うん、なので結構むずそっちにはまることがあんまりなくて、あの、無かったので、そうすると、その頃って結構毎週、あの、ポップスのベストトゥエンティーっての番組があったりとか、それをよく聴いてたら、だえっと、今週のなん何位は、クイーンのなんとかですとか、なんか、そういうのいっぱいそうそうそう、リアルタイムでかかってて、でもビートルズってもう解散しててね、当然、その頃、もう。うん、せんきゅうひゃくななじゅうねんに解散しちゃった人たちなので
あ、そうなんですね。うん。 うはい。 うーん。 はい。 ああ、洋楽が入ってくるという。うん。 あ、そうなんですね。うん。 あ、へえ。
で、その頃はソロ活動はしてたけど、やっぱり、昔の圧倒的な、あの、ふ雰囲気ではなくて、もうちょっと、あれだったの、でもで、結局、その頃って
はい。
中学校の時に、同級生で結構聴いてた子いっぱいいて
ああ、じゃあ人気だったんですね、解散してはいたけども。
人気でしたね。うん、そうそう。なんか、あの人たちがあの、自分たちで曲を作って自分たちで演奏して自分たちで歌うっていうスタイルで成功した最初の人たちなので
あ、そうなんですね。知らなかったです。はい。
そういうところがね、格好いくてです格好良くてですね。で、日本でもみんな自分たちでバンドやってみようとかっていう人たちがうわあっとこう、なったきっかけの人達なので。うん。そうなんですよ。うん。
ええ。 ああ、知らなかったです、それは。へえ、今はたくさんいますけどね。ビートルズが、最初だったんですね。うんうん。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
うーん。 うーん。じゃあ日本だけじゃなくて、世界中に広がってたんですね。
そうですね、世界中に広がって。そうですそうです。あの、昔のソビエト連邦とか、あのまだ共産党がシェアしたところでも、なんか、あの、隠れて聞いてたみたいですよ、みんな。
うーん。 はい。 ああ、そうなんですね。すごい。聞いちゃいけないけど な。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
へえ。 ああ。 ええ、もう世界中で愛されてたんですね。うん、ちなみにそのじゃあえっと自分たちで、ひ曲を作って、ええ、弾いてるっていうところにまず惹かれたっていうことだったんですけど、他にも何かこう歌詞とかあの特定の曲とか、あ、ビジュアルとか、何かあの、具体的に、あの、気になったビートルズが特に気になった、あの理由とかありますか？
そうですね、うん。 うん。 うん。そうですね、はい。 うんうんうん。あ、そうですね。はい。はい。 はい。 うん。 えっと、やっぱり色々その、いい作品が多かったのと、それからあの、彼らが始まった時って、まだその、レコーディングの技術が進んでなくて
うん。 はい。
マイクスタンドが立ってて、あの、まあ、お音は録れると思うんだけど、ほぼ一発録りに近い録り方しかできない時代から始まって。
はい。
もうスタジオに入ってジャーンって始めちゃうって、それでって、プキュンあの、終わりみたいな。<chuckles> じゃあ、テイクツー使おうみたいなそういう時代があって、最初。うん。
ああ、そうなんですか。 へえ。
で、だんだんその、1本のテープを、うえなんかいくつかに分けて、並行して録れる機械ができたりっていうのは、その後の話で60年代の真ん中辺とか後半で。
はい。 うん。
で、彼らはなんか色々、そう、はじんなんか、あまりにライブがひお客さんがもう危険なぐらいな状態だったんで、途中でライブ活動をやめてレコーディングに専念したんですけど、あの、例えば録った音楽をテープを逆回転して使うとか、妙なこと色々始めて、なんかすごく不思議な、あの、サウンドがあったりとか、うん。そんな感じかな。うん。
あ、そうなんですね。はい。 うん。 ああ、<laughs> はい。 ええ、すごくなんか、挑戦者というか、時代のテクノロジーも反映しつつ、うん、発展してきたんですね、ビートルズ。そんなバンドだと、知らなかったです。うん。
そうですね。そうし、おふ、ぼふ、こ。そう思います。うんうんうんうん。 ね、そうですね。 ね。で、ね、曲がこう作れるのが、ポールマッカートニーとジョンレノンになってて、で、クレジット上は2人の全部曲す彼らの、る曲が両方とも、あの、共著になってるんだけど、ま、これはこっちの人作ったとか、こっちの人がこれは一緒に作ったといっぱいあって、で、もうひとりジョージハリスンっていう人も結構、あの、ソロんなってからものすごく、自分の曲が認められたんだけど、やっぱり力があってっていうことで、あの、曲かける人が3人もいて、4人中。
はい。 うんうん。 はい。 うーん。 うん、そん珍しいですよね、ひとつのバンドで。
うん、そんそうですそうです。そうそうそうそう。で、あの、楽器はだいたい決まってるんだけど、あの、メインボーカルは色々その曲によって、色々変わったりとか、3人コーラスで三重和音をやってみたりとか、結構面白い、あの音を出してて。うんうんうんうん。
うん。 ええ。じゃ、その、3人の、こう、曲の作り方とか、その、テイストとかって結構違ったりするんですか？
あ、やっぱりね、聞けば分かるところがあってそこは。うん。慣れてくると分かってくるんですけど、あの、あ、やっぱり全然違って、そんな感じかな。うんうんうん。そうですね、はい。ね。で、あとはなんだろうな。で、結局そこがベースなってるので、例えば、あの
あ、そうなんですね。 特徴があるんですね、じゃあ。 うーん。 なるほど。 はい。
J ポップの最初の頃って、あの はっぴいえんどっていうグループが「日本語でロックを作ろう」とか言って始め、で、それはあんまり、僕は自身はそれほど聞いてないんすけど、そっからまた、そん中からなんかいろんな人が出てきて、えっと、細野はるにがいたりとか、あの、作詞家で言えば松本あの、あ松任谷正隆さんがいたりとか、その後ろの世代として荒井由実が出てきたりとか、ジャカジャカジャカジャカいっぱい出だしてすごい、あの、今になっている感じかな。
うん。 はい。 うーん。 おお、はい。 ああ。 うん。そうなんですね。じゃあ、もう、ポップスの王者ですね、ビートルズが。
うん。そうですね。 あ、そう思います。うん。で、そうですね、うん、なんか、結局その後のもなんか、なんかどっかで繋がってる感じがするので、影響を受けたっていうと、そこんなるのかな。好きな人はね、なんかその後も色々いるんだけど、うんうんうん。
へえ、はい。 うん。 じゃあ、その、ビートルズってジャンルにしたら、何て言うんですかね？
うん。 えっと、一応、やっぱり、ロックっていうのがベースなんですけど、バラード系もやるし、あの、ロックバンドなのに弦楽四重奏に弾かしてみたりとか、色んな挑戦をしてたので、インドの楽器使ったりとか。うーん、そうですそうです。あとは、あの、ギターがすごく難しい曲作っちゃったんで、あの、まだそその頃それほど、超有名人じゃなかったエリッククラプトンを連れてきて、あの、実は弾いてるとかね、うん、そういうのもあります、はい。うん。
うん、はい。 ロック。 はい。 そうですよね。うん。 あ、あ、そうなんですか？すごい。<laughs> はい。 うん、あ、エリッククラプトン。はい。え、どうなんですか？そのピート、フィーチャリングみたいな。
そう、で、当時は、なんかね、レコード会社の契約の問題があって、おおっぴらに書けなかったらしくて、その曲は。だからどこにもクレジットされてないんだけど、あの、うん、世界中の人がすでに知ってます。うん、そうそうそうそう。だから時たま、その、まだ、あの、けあの、現役で頑張ってるポールマッカートニーと、なんだっけ、あの、クラプトンで一緒に、なんか、コンサートでたまに、こう、一緒になると、一緒にやったりすると、いや、流石この人たちつって、レジェンド中のレジェンドが一緒にやってるって、やっぱ、すごいなみたいな。うんうん。
へえ。 どうん、はい。 え、ただギター要因として。ええ。<laughs> そんなはい。 <laughs> ああ、もう、すごいファンだとすごい嬉しいでしょうね。
いや、なんかね、うん、ま、ね、そうですよね。うん。あとは、そうね、うん。ま、そうすると、そこの延長でいくと、ね、あの、ジャパニーズシティポップとかい言われて、なぜか流行っている80年代のあたり、そう、そう、やっぱり、あの、リアルタイムで竹内ましのレコード買ってたんですけど、そん時も、いいなと思ってたプラスチックラブって曲が、あの、突然こんな後んなって、なんで世界中の人が今知ってるんだろうみたいな。うん、でも、確かにあれアルバムの1曲だったんですけど、あの、うん、あれは、これはすごいと思ってずっと思ってましたけど。うん。で、やっぱり、彼女も結構影響を受けてるので、あの、もう、もろビートルズサウンドをバックに入れた曲とかもあるし、うん、リズムそうそうそう。ありますよね、そういうのね。うん。
へえ。 なるほど、じゃうん、はい。 はい。 あ、最近、はい。 最近流行ってましたよね。 はい。 はい。 <laughs> はい。 うーん。 うん、そうなんですか？へえ。 うーん。やっぱり、ビートルズも好きだから、ビートルズに影響を受けたアーティストの方の曲も好きになるっていうことですよね。
うん。 それは多分どっかで繋がってるのかなと思って、別に意識は全然してないんだけど、うーん、あ、ここ同じとかね、あ、ここあれかもとか、うーん。こんな感じがね、あるかな。うーん。
うーん。 はい。 うん。 うーん。 そうなんですね。
ね。そう。
うーん、え、今、あの、80年代とかまた復活してますけど、うん。やっぱり、あの、そういう昔のアーティストでも、今の、こう、若い方に受け入れられるのは、なんか理由が、何か理由があると思いますか？はい。
うん。そうですよね。うん。 あ、まずは、あの 要は配信みたいのがない時代って
はい。
ラジオでかかるか、何かでかかるか、借りてくるか、買うしかなかったと思うのね、昔の曲って。そうすると、何処にそれがあるとかっていう情報もないじゃない？
うん。 そうでした。はい。 うん、そうですね。
でも今は、こう、「これいいよ」とか、こう、紹介する人がいて
ああ、はい。
スポティファイだの、なんかユーチューブだの、いなんか色んなんでね。でで、そこから聴いていく、っていうことができるじゃない。だからそれはすごくいいことだなと思っていて。
うんうん。 うーん、はい。 うん、なるほど、じゃあ、ストリーミングで広がっていると。はい。
で、逆に言うとそうそうそうそう。うん。あとは、逆に言うと大変なの、今の、あの、これから、やってるっていう人たちは、昔だったら、同世代の人たちとだけ 争えば良かったんだけど、今って昔の人の曲も出てくる、今の人の曲も出てくるっていうね、すごい世の中でね。うーん、でもやっぱり色々やってて、その、一番、こう、影響を受けた人とかそうじゃないので、なんか、やっぱプレイリストを作りたくなっちゃうし、うん。
うん。 うーん。 うんうんうん。 うーん。
そういう意味ではね、ここと、ここ似てるよみたいなのもね、できたら面白いけどなかなか。まあ、時間ちょっと取れないからやってないけど、やれたら面白いな、なんて思いますね。うん。
うーん。うん。 そうなんですね。確かに、その、さっきおっしゃったような、あの、竹内まりやさんの曲とかは、あの、ビートルズに影響を受けてるって知ってる人も少ないような気がするので。うん、そういうねはい。
うん。 うん。 うーん。うん。 うん。 うん、多分、あの世代の人じゃないと、あのリズムあそことかいうのはね、ないかもしれない。うん。うんうん。
ああ、分からないと思いますね。そういう、あの、ミックスとかリストとかあったら、また、あの、ファンが増えるかもしれないですね、確かに。うーん。
ね、面白いですよね。 うん、そうですよね。うん。
なるほど。
なんか、そんな風にして色々ね、楽しんでみたいし。逆に、なんか、時たま2025ヒッツとか、そんなのを、こう、配信で聴いて、色々混ざってるやつ聴くことあるけど、うん、やっぱり聴いてて面白いよね、そういうね。うん。はい。
うん。 はい。 うんうん。 うーん、なるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、最後に、はい、ビートルズで、えっと、いちばんお薦めしたい曲かアルバムがあれば、教えて欲しいです。
うん、ね。 でもさうん。 はい。 はい。 そうですね、アルバムは、やっぱり。どうだろう、やっぱ、アビーロードっていう、あの、アビーロードスタジオで撮った、あの、横断歩道を渡ってる、そう、あれがいいかな、なんだかんだ言って。
はいはいはい。 有名な、はい。 あ、そうなんですね。うーん。分かりました。いや、あの、ビートルズの、あの、こと、そんなに詳しくなかったんですけど、はい、あの、すごく、あの、全世界に影響を与えているアーティストだったんだなっていう風に、あの、勉強になりました。どうもありがとうございます。
と思います、はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 あ、はい、あの、色々話せてとても楽しかったです。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。